はい、えっと今ですね、私がちょっと困っていること、という、のの中に、この娯楽時間の確保は難しいっていうのがありまして。はい、あの、ま、日常的に仕事がちょっと忙しくてですね、あの、お休みの日が、えっとこうまるまる、例えば週休2日っていう感じで、休みを取ったりすることができなくって、ええ、例えば半日が1週間の中に、ええ、にかいとか3回とかっていう感じで、こうなんていうかな、丸々1日お休みとかっていうのがなかなか取りづらいと。ではい。で、なので半日ぐらいのお休みって、変な話、家事だったりとかですね、あの、日常の生活のあの、しゅなんていうか、雑用みたいなことをやっていると、あっという間に終わってしまうっていうようなところがあるので、なかなかその趣味とか娯楽っていう、ところで、時間をですね、作りづらいっていうのがあって。ま、ちょっとですね、うんうん、ま、なんというか自分の生活の質を上げるために、こういう時間を、ま、どうやって作っていけばいいのかなっていうのが今、悩みというところですかね。
うん。 はい。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うんうん。 うんうん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うんうん。あの、仕事はその半日休みとかがあったとしても、あの、結構不規則なんですか？
はい。 はい。